Daripada mengobati, gitu. Jadi, kurangin dulu, biar nanti nggak numpuk. <laughs> Heeh, iya. Iya, untuk mengurangi udah sampah plastik, iya. <chuckles> Udah apa, penjual makanan udah jangan lagilah pakai plastik, udah tinggal pakai kertas aja, gitu loh. Udah jadi nanti kalau soto-soto gimana dong? Ya udah, tinggal beliin mangkok juga kan sudah banyak sekarang mangkok-mangkok yang recyclable, gitu loh. Jadi udah nggak ndak ini lagi. Hmm.
Iya. Heeh heeh. Heeh, benar benar. <chuckles> Benar. Kayak tadi Mbak cerita di Taiwan itu ya, karena kan mereka sudah bahu-membahu untuk mengurangi sampah plastiknya, gitu ya. Wih keren sih. Mhm mhm. Heeh. Ah, iya benar benar. Heeh. Iya benar benar. Wah, iya sih, aku kalau misalnya sekarang juga kalau misalnya ke toserba atau supermarket ya Mbak ya, kan suka kalau belanja tuh dikasihnya kresek ya. Harusnya kan dikasihnya kayak kertas aja kan ya. Kertas yang coklat gitu. Heeh heeh.
Iya iya iya. Heeh. Heeh heeh heeh. Nah, benar benar. Iya. Ya jadi, misalnya kita juga sudah mulai, ah kalau misalnya cuma beli 1, 2, udah nggak usahlah, biasanya kan, eee, ke toserba tuh kan cepet banget langsung masuk plastik. Oh nggak usah langsung aja, "No no, saya nggak butuh plastik, saya bawa tas kok," udah. Itu kan apa, sederhana tapi membantu gitu loh. <laughs> Bener.
Mhm mhm. Nggak usah ya. <chuckles> Heeh heeh. Iya. Betul betul. Iya dan memang ya, tapi mungkin tantangan terbesar sekarang kebanyakan orang-orang eh, terlalu konsumtif konsumtif ya. Jadi ya pabriknya juga ngeluarin lagi plastik ngeluarin lagi plastik, nggak berhenti-berhenti ya Mbak ya.
Mhm. Ah iya memang sih. Iya, benar benar. Ba iya, bayangin ya, kalau sekarang makanannya anak-anak aja itu kan ciki-ciki, semuanya itu yang kecil-kecil plastik-plastik isinya mungkin cuma 5 biji, plastik gede. Bayangin itu plastik semua kan.
Mhm Mhm. Oh iya, plastik semua itu. <chuckles> Waduh. Heeh heeh.
Sejak sejak kapan kita jadi begitu ya? Di mana-mana itu makanan udah plastik semua. <laughs>
Betul. Heeh, makanya kalau misalnya, eee, apa namanya, itu kan susah diurai oleh tanah ya Mbak. Makanya kalau misalnya kita kayak saya lagi berkebun aja Mbak, pasti nemu ada plastik 1, 2 permen lah, itu atau apalah itu. <chuckles>
Mhm. Oh, iya. Iya benar, iya. Mhm. Pasti pasti ada nemu gitu. Mhm iya, susah banget. <laughs> di sin
Heeh. Mhm mhm.
Beli begitu kan ya, makanan-makanan kecil yang snack-snack plastik itu udah jarang di sini. <chuckles> Makanya kalau di sini orang udah mulai besar-besar packing-nya semua, gitu kan. Packing-packing yang gede-gede semua. <laughs>
Iya. Oh, wah! Wah, seru sih. <chuckles> Bagus bagus itu sih, kalau packing yang besar ya, Mbak. Oke. Terima kasih loh Mbak.
Iya. Iya deh makasih, sama-sama.

Oh, yang aqua gelas itu ya, Mbak, ya? Mhm mhm.
Saya nggak mau ada ini ini plastik. Saya beliin a galon air cukup 2 galon, saya udah punya pompa yang kecil aja udah, kalian tinggal bawa botol kalian, di sini banyak gelas. Aku punya banyak gelas nggak apa-apa nanti kalian cuci sendiri gelasnya, beres. Hidup ini sudah susah kok, dibikin gampang aja, daripada Aqua gelas, udah rasanya nggak enak. <laughs>
Mhm, udah. <chuckles> Iya. <laughs> Daripada aqua gelas ya, Mbak, ya? Iya, benar benar. Mhm, mhm mhm. Iya ya ben rasa sih kayaknya biasa aja sih, karena air putih air putih aja tapi, ker eee, plastiknya itu ya, Mbak, ya yang bikin berantakan kan, apalagi sedotannya kecil-kecil gitu kan, heeh. Benar sih, mhm mhm.
Heeh, nggak nggak nggak enak mhm, betul, iya. <chuckles> Iya. <chuckles> Aduh, kayak gimana ya? Nggak tahu. Makan aja saya nggak suka tuh, mulai makan udah mulai siapin semua pokoknya yang, piring-piring yang, sudah styrofoam yang yang yang, apa, recycle kan ya iya yang compostable gitu loh, kalau kita nggak bisa beli. Di Indonesia bermasalahnya belum diproduksi masal, Kak, yang begitu, Kak. Ndak itu tidak seperti di sini, dip sudah diproduksi massal dan tidak mahal gitu. <chuckles>
Mhm? Iya? Oh, heeh. Belum ada Iya memang, ini yang belum ada. <laughs> Heeh? Oh oh, gitu? Oh.
Itu itu hanya beda $1, sampai maksimal bedanya $2 dengan yang yang styrofoam yang tidak compostable. Bayangkan Kak, hanya dengan dua dol
Mhm mhm. Iya iya.
Saya m bilang ini ini hanya persoalan niat aja sebenarnya, kalau memang udah perusahaan, udah ada cara, udah ada ini, kita semua punya bahannya kok. Kita berlebih
Mhm mhm. Iya iya. Oh. Heeh.
Impor lagi, semua yang kel kertas-kertas itu dari luar negeri kan, ya jadikan <tsk> jadikan piring, jadikan gelas aja yang sebanyak-banyaknya, karena orang Indonesia suka makan di luar, suka bikin acara. <laughs>
Wah. Heeh. Iya. Heeh. Heeh heeh. Iya. Mhm mhm, <laughs> benar benar. Wah, itu berarti emang, eee, dari pemerintahnya sendiri dan serta dari ini ya, dari pabriknya sendiri sudah membuat yang tadi kata Mbaknya, apa itu, serofom apa itu, Mbak, iramanya ya? Mmm.
Hmm, iya iya iya yang yang compostable gitu loh, tempat me makan dan minum, bahkan mulai dari piring besar, iya kan, di sini statusnya tuh, Kak, 1 beli itu langsung isi dua lima, isi 50. Jadinya untuk piring, untuk makan piring makan, kemudian tengahnya untuk untuk dessert, kemudian me gelasnya, kemudian tempat supnya. Bayangin Kak, bahkan untuk yang, apa namanya, penjual-penjual sekarang pun yang, kayak kaki limanya di sini ya, itu semua sudah compostable semua yang styrofoam-nya udah nggak ada lagi styrofoam-styrofoam yang putih-putih banget itu nggak ada lagi gitu, heeh, kan untuk hmm.
Iya, yang composable. Oh, iya bisa, mhm. Mhm. Mhm mhm. Oh, wah. Heeh, kan. Oh. Mhm mhm. Iya? Oh. Heeh heeh. Oh, gitu. Waduh, itu itu berarti maksudnya kalau composable tuh bisa gampang terurai dari dengan tanah gitu ya, Mbak, ya?
Bantu